É isso mesmo, é isso mesmo, né, mas como o o pro eu vou chegar no problema agora, né, da do que a pandemia me causou, é que imagina, ela me me fez realmente ver o celular como uma área ali, uma zona de conforto onde eu realmente vou estar, né, fazendo alguma coisa de útil, eu acho que isso aconteceu com muita gente também, né, e aí no momento que a pandemia acabou, eu me vi viciado no celular, eu via que tipo, em momentos que eu não precisava, eu estava mexendo celular, que eu precisava estar online o tempo todo, né, e isso estava me atrapalhando, então eu percebi que em alguns momentos né quando eu botava ali eu tenho um gira-discos, né, uma vitrola cheio de vinil, aí eu boto um vinil ali para tocar, ouço uma musiquinha, né, eu não fico ali tanto no celular, né, se eu estiver aqui também, né, no no meu computador, né, montando minhas músicas, eu também acabo não mexendo muito no celular, né e o meu ou
Me conta. Uhum. Olha só. Ah. Ah tipo você você tá tá concentrado ali, tá né, se você tá bem bem concentrado e faz o que você gosta, você agora já se policia mais para não ficar tocando, né, no telefone.
Exatamente, eu comecei a
Já se desintoxicou, né. <chuckles>
Já. Não, é mas eu tive que fazer um detox, tá, tive que literalmente, uma época eu estava de madrugada até de madrugada no celular, não conseguia largar, não conseguia dormir sem ser com vídeo no YouTube entendeu, eu fiquei super dependente mesmo da das telas, e é e parece ser uma coisa tão simples, tão boba, né, que todo mundo consegue lidar com isso, mas no fundo, no fundo. não. Eu fui perceber que eu realmente estava dependente, né, do celular, e e o meus hobbies me ajudaram muito, a música me ajudou muito a a me distanciar um pouco disso, né, de estar ali conectado no celular o tempo todo, e um outro hobby que me ajuda muito é o tenis, porque se eu jogo 1 hora, se eu jogo 2 horas, né, são 2 horas que eu não encosto no meu celular, e quando eu termino o meu jogo a única coisa que eu penso ali é só tipo: "Olha, vou ver aqui se ainda tem tempo para gente jogar mais", senão é só para mandar uma mensagem, sei lá, pra minha namorada avisando que terminei de jogar, que estou indo para casa ou para minha mãe também.
Nossa, imagina que coisa. É isso. Sim, com certeza. Ah. <chuckles> É para avisar, né, "To vivo, tá tudo ok". <chuckles>
Exatamente, porque eu sou sumo, né, por 2 horas, então é isso, tipo esses 2 hobbies me ajudam muito a desconectar um pouco, porque hoje em dia eu vejo que a gente tá em uma sociedade muito mais viciada ali nas telas né.
<chuckles> Nossa total, total, total, eu acho que, assim, as pessoas também aproveitam pouco, né, a o momento de onde estão, a relação as relações humanas também. Eh, eu vejo, assim, nos lugares todo mundo sempre com telefone, restaurante, casal, família, todo mundo com a cara no telefone o tempo inteiro.
Aham. É isso mesmo.

Olha, eu tenho um hobby. T pra falar a verdade, são 2 hobbies, né. Vou ver se eu tenho consigo falar dos 2, né.
Eh, qual será? Conta. <laughs>
<laughs> Olha, por incrível que pareça, né, um d um desses hobbies, é a música. Eu sou DJ, também. E e quando eu tô ouvindo música, né, eu não fico mexendo no celular o tempo todo, né. Quando eu tô montando um set, quando eu tô, ah, tô fa planejando, né, o que eu vou fazer pra uma noite, né. Imagina, esse final de semana passado, eu tive uma festa mesmo que eu ia tocar, né. E, minha namorada ela estava ela ia vir pra cá na sexta-feira, né, pra pra estar aqui comigo, porque sábado era festa, então ela já ficava aqui, que ela não mora na mesma cidade que eu
Uhum. Sim. Sim.
E isso era, sei lá, 14h e ela ia chegar umas 17h e eu ia buscá-la na estação ferroviária, né. Bom, eu eu eu concentrado, com o fone de ouvido no computador, preparando o set, montando, ali, a playlist, ouvindo o set de outros DJs, eu só pegava no celular pra pra usar o Shazam, né, pra reconhecer uma uma música ou outra que eu não conseguia achar o nome. Mas eu nem nem notava tempo, entendeu, não tocava ali no celular, notificação nada. Quando eu fui ver, já estava começando a escurecer. Já era, tipo 17:30, 17:40, ela já estava 40 minutos me esperando lá na estação, perguntando se pegava Uber ou não. Era que eu não via celular, não via notificação, não vejo nada, né. Quando eu entro mesmo ali, na na na minha zona, né, eu não vejo o tempo passar e acabo não mexendo no celular.
Ai, meu Deus. E você lá concentradão, né, preparando o set. Uhum. Notificação, nada. Meu Deus! Coitada. <laughs> Aí você entra no no flow total, né. Viaja total. <chuckles> E ela?
Exatamente, com certeza. Ah, ela foi ela foi tranquila. Ela me conhece já, entendeu. Então, não tem muito estresse não, ela, ti exatamente. Ela, tipo, claro
Maravilhosa, viu? Segura ela. Porque eu tinha feito um escândalo. <chuckles>
<laughs> Que nada. Ela tipo, claro, falou: "Pô, não faz isso, não gosto de estação, sabe que tem pessoal estranho, não gosto de ficar lá, se fosse assim você falava que eu pegava um Uber". E, tipo, eu expliquei: "Poxa, perdão, sabe como é que eu estava aqui focado, não tinha não estava prestando atenção no celular nem nada".
Aham. Ah, ela foi legal, viu? <laughs>
E ficou por isso mesmo. Né. Foi, foi, foi. Ela foi leg ela é ela é muito legal. Ela é muito gente boa, né. Mas é uma coisa que que me ajuda muito. Porque eu eu tenho um vício muito grande no celular, sabe. Eu percebo que da pandemia pra cá, né que na na época da pandemia, a gente a gente não tinha muito o que fazer, né. A gente era ficava muito entediado. Então, a úni única válvula de escape, pelo menos pra mim, né, eu digo no no meu caso, né, era estar ali no celular, porque eu conseguia comunicar com as pessoas que estavam no Brasil, né, porque eu estava sozinho em outro país. Então, além de conseguir comunicar com as pessoas do Brasil, também conseguia falar ali com meus amigo. Jogava alguma besteirinha no celular com eles, né. Ficava mandando meme, vendo, né, o que os amigos mandavam. Fazia ligação de vídeo
<laughs> Uhum. Sim. Sim. Imagina, né. Que é legal, né, que, assim, faz diminuir a distância entre as pessoas. Mas às vezes a gente fica muito preso ali e não vive aonde você tá, né?
Com certeza.